C'est ça, ouais, c'est ça. Ils vont voir que tu peux faire plus, donc, heu, forcément, à chaque fois, ils vont demander de ils vont s'y habituer, on va dire. C'est pas normal, mais ils vont s'habituer au fait que tu fournisses beaucoup de boulot, plus que ce que tu devrais, donc après, c'est ce qu'ils vont t'imposer, au final.
Exactement. C'est ça. C'est exactement. C'est ça, «service» devient «servitude».
Mmh mh. C'est ça.
Eh non, non, non, c'est ça m'est arrivé, hein, je j'ai une entreprise où j'ai bossé peut-être 2 ans en livraison. Heu en livraison, oui.
Mmh mh. Ouais. En livraison? Livraison de quoi? C'est
Heu, livraison de surgelés pour des des restaurants. Oui. C'était un un travail agréable. Heu, ça ne me dérangeait pas. En réalité, je suis quelqu'un qui se lève plutôt tôt.
Sur surgelés? D'accord, OK, sympa. Mmh mh. Mmh mh.